Ich fand auch, früher hatten wir immer Märchen sonntags im Fernsehen, im Ersten uns oder Zweiten. Ich weiß gar nicht, so so so ähm, der Froschkönig oder so was, ne? Also
Oh ja. Ja, erinnerst du dich an Kinderferienprogramm? Ja, Sonntags Nach-Tisch gab's da und Kinderferienprogramm.
Ja, ja, also das war schon cool, fand ich damals, ne? So sonntags die Märchen, die habe ich mir sehr gern ande angeschaut.
Ich auch. Ja, und es war auch alles noch viel gemütlicher, das ganze Fernsehprogramm war gemütlicher. Selbst, äh, heute gucke ich manchmal auf YouTube, ob ich so alte Serien, äh, und, äh, Shows noch finde, und dann schaue ich mir das an und dann gerate ich in so ganz, äh ja. Ja, äh, das das sieht so verstaubt aus. Ja, damals hat man das nicht so empfunden, aber heute denkt man: „Boah, das sieht verstaubt aus”, aber auf der anderen Seite finde ich's auch schön. Es war noch, als, ähm, wenn man in 'ner guten Stube sitzt und die ganze Familie ist dabei und, äh, es war keine Hetze im Fernsehen, alles so friedlich.
Ja. Ja. Ja, ja. Mhm. Ja. Und wie das aussieht heutzutage, gell? Also das so hat man das gar nicht er in Erinnerung. Ja. Ja, ja, ja. Ich glaube auch, das war so das das Schöne daran, dass früher gab's ja keine Handys und keinen Computer, da gab's wirklich nur einen Fernseher und was einer geschaut hat, haben alle geschaut, ne? Also das war noch so 'n gemeinsames Schauen.
Ja. Genau. Genau, und heute hat jeder irgendwie ei heute hat jeder seinen eigenen Fernseher oder sein eigenes Handy und jeder guckt irgendwas für sich. Ja, und und
Ja, ja. Ja, das ist nicht mehr so gemütlich, finde ich, ne? So, es war auch so so unter der Woche 20:15 irgend 'nen Film kam, ne? Ja, also das ist
Ne, und und damals saßen Samstagabend vor Genau. Ja, oder Samstagabend die große Show mit Rudi Carell oder „Wetten, dass“ mit Thomas Gottschalk? Ja. <laughs> Das waren die großen Samstagabend-Shows. Ja, klar, und dann in der Schule hat man sich darüber unterhalten mit den anderen Kindern.
„Wetten, dass?“ Ach so. Ja, Ja. Also, da hat ja jeder geschaut, oder? Ja. Auf jeden Fall, ja, ja, ja. Das war: „Hast du das gesehen? Hast du das gesehen?“ Ne? Ja, und aber auch jeder hat's gesehen, ne? So, war schon cool. Aber ne, auch so so, ähm so Gerüche erinner äh, also bringen viele Erinnerungen zurück von früher. Ähm
Ja. Oh ja. Ja. Ja. Ja, das geht mir auch so.
ja, aber was vermisse ich denn noch so von der Kindheit?
Ja, apropos Gerüche, da kann ich wieder was erzählen. Äh, da hatte meine Nichte Nichte neulich so Knetmasse und, äh, dann habe ich daran gerochen und ich habe mich sofort an meine Kindheit erinnert und ich dachte: „Boah, diese Knetmasse, die hatte ich auch und das war mir so vertraut.”
Ja, bitte. Wie bitte? Sorry.
Ja, Knetmasse war das, die meine Nich ja. Knete. Ja, meine Nichte hat damit gespielt und ich habe daran gerochen und ich dachte: „Die kenne ich doch“ und das war die gleiche Knete, die ich auch als Kind verwendet hatte.
Äh, Knetmasse, Knete, ja. Ah.